Kak, aku lagi mau cerita nih Kak, karena ada aduh sedikit kecemasan nih Kak. Walaupun memang sih, sebenernya masih tahun depan ya wacananya, rencananyalah gitu. Aku tuh, eee, bingung sih Kak, mau minta saran juga gimana ya, eee, rasanya tuh mengurangi kecemasan gitu. Kalau lagi solo trip nih Kak, lagi pergi sendiri, apalagi yang cukup jauh notabene na jadi aku itu, eee, rencananya mau pergi ke Eropa Kak, lebih tepatnya Eropa utara tahun depan gitu, eee, kan cukup jauh, ditambah yang dekat aja gitu ya, aku kayak ya ada sih, aku udah pernah 2 kalilah. Memang nggak banyak gitu seumur hidup aku 2 kali pernah solo trip, dan itu memang jujur, aku keluar dari zona nyaman aku, yaitu memang aku enggak enggak enjoy gitu, nggak ny nggak kurang nyamanlah be bepergian sendiri gitu memang. Nah, apalagi yang jauh nih gitu ya, yang belum aku belum pernah. Dulu aja tuh se aku solo trip tuh, eee, Singapura ya dan Jepang, dua-duanya aku udah pernah Mas, udah cukup familiarlah, udah udah udah beberapa kali ke sana, baru tuh aku solo trip, baru sendiri gitu pergi. Nah, ini tuh aku belum pernah, tapi tuh mau nggak mau Mas, karena aku memang, eee, ini sih Kak, lebih ke arah mumpung budget-nya ada, dan juga, eee, kayaknya di umur aku sekarang mumpung, mmm, inilah, eee, belum berkeluarga gitu loh. Jadi kayak, ya, eee, saat-saat yang tepat nih Kak, gitu sih Kak.
Oke. Oke. Boleh, oke. Iya. Oh gitu ya. Iya. Oke. Wah, boleh banget sih, tapi sebelumnya makasih ya udah mau, eee, cerita nih sharing-sharing sama aku nih tentang planning kamu yang mau jalan jauh sendirian gitu kan ya, dan, eee, luar biasa sih sebenarnya eee, punya keberanian ya untuk bisa solo trip sendiri gitu kan, yang artinya kan memang sudah benar-benar mandiri banget gitu kan, terus dan juga memang punya waktu penuh banget. Tapi sebelumnya, kalau aku boleh tanya nih, kira-kira ini bakal jadi perjalanan singkat atau lama nih, gitu?
Iya Kak. Iya. Iya. Mmm. Iya. Boleh boleh. Oke ini sih akan eee, rencana aku adalah, eee, minimal, paling minimal aja sih 14 hari ya Kak ya, dua bela eee eee, sorry 12 ha 2 minggu sampai 3 minggu, 14 sampai 20-an hari lah, 21 hari, 23 hari gitu sih Kak. Karena memang, eee, karena Eropa kan bisa, eee, ini ya apa namanya, bisa pakai kereta ke mana-mana gitu ya, dan juga eee, mumpung lah aku pikir kalau udah jauh gitu jangan harus sekalian jangan nanggung-nanggung karena juga heeh ini kan apa namanya, momentumnya kapan lagi, gitu sih Kak, lebih ke arah situ.
Oke. empat belas hari. Mmm, oke. Iya. Oh, gitu. Tapi kalau misalnya ini, eee, solo trip yang akan rencana ini kan, tapi sebelumnya udah pernah enggak? Udah berapa kali yang yang la yang st dalam waktu yang sama gitu dulu?
Iya. It E eee, itu yang tadi aku cerita paling 2 kali sih, Kak, ya ke Singapore sekali ke Jepang sekali gitu. Jadi memang, eee, itu aja sih solo trip seumur hidup aku, gitu. Itu juga memang apa ya aku kayak mo eee, <tsk> keluar dari zona nyaman juga kayak men menantanglah me eee, men-challenge diri aku, menantang diri aku, "Ah cobain ah." Karena kan juga udah familiar gitu. Dan memang, eee, solo tripnya waktu Singapore ada tujuannya lah mau membeli barang gitu kan dan nggak nggak nggak begitu lama dan negara tetangga juga. Kalau ke Jepang waktu itu, eee, 2025 kemarin Januari nih aku baru pergi. Itu juga ada kakak dan saudara di sana sih. Cuman memang aku pergi pulangnya sendiri aja, gitu. Dan di sananya juga ya adalah muter-muter sendiri. Enggak enggak 100% solo trip gitu, Kak.
Ke. Oh, gitu. Wah, luar biasa sih ya. Dan ini juga menjadi pengalaman yang seru juga berarti buat, eee, Kakak ya, gitu ya. Oke. Nah, mmm, kalau aku boleh tanya lagi nih, Kak, sebelumnya gitu ya. Dikira dari yang pernah pernah melakukan perjalanan yang serupa sebelumnya itu, kira-kira bagaimana nih dari perjalanan yang istilahnya itu paling membuat Kakak ini cemas nih, gitu?
Pertama kali bisa dibilang nanti nih, iya betul, Kak. Boleh. Ya. Oke ini tuh mmm ya ap apa gini loh, Kak. Aku itu, eee, memang dari sananya orangnya itu kurang suka sen kesendirian, Kak, itu paling pertamanya. Jadi aku memang kurang bisa sendiri, eee, aku ekspresif orangnya tuh kayak apa-apa pengen di dicurahkan pengen diobrolkan, pengen dikomen, gitu loh. Jadi kalau ada temen atau ada saudara atau keluarga kan, "Eh lihat deh bagus liat" Eee, terus apa ya rasanya itu enggak sendiri kalau nanti amit-amit nyasar atau enggak mungkin di di bandaranya sendiri di pesawatnya sendiri di imigrasi sendiri itu tuh rasa-rasa itu tuh enggak nggak nggak cemas kalau ada ada orang kan ada temen lah minimal 1 gitu. Tapi ketika sendiri kan ya tapi balik lagi ya, eee, e ke Eropa kan di umur aku sekarang orang udah, eee, temen-temen aku udah berkeluarga udah apa jadi kayak susah ya kalau aku enggak pergi sendiri ya ya gimana kapan lagi gitu sih aku mikirnya, Kak.
Oke. Paham sih. Benar. Oh gitu, paham sih, wajar juga sih ya, kadang kalau misalnya, eee, sendiri itu kadang juga apalagi kadang perdana gitu kan, pergi dengan jauh gitu kan, pasti beda banget ya, kalau kita pergi bareng-bareng saudara, temen gitu ya, Kak, ya. Nah, eee sebelum aku ngasih sedikit ed ah, ini, saran nih gitu ya, aku mau nanya lagi nih, kira-kira, eee, apa namanya, eee, Kakak punya riwayat enggak ya, misalnya kalau jalan jauh itu ada, eee penyakit tertentu nih yang akan bisa menjadi masalah nantinya, gitu?
Iya. Iya. Iya, Kak. Ya. Ya. Enggak sih Kak. Untungnya itu aku bersyukur, t eee, enggak ada karena memang hanya kayak kecemasan secara ini aja ya, secara pribadi aku yang memang, eee, overthinking aja sih, soal tadi yang enggak bisa ekspresif diri, terus juga penerbangannya jauh, terus juga kalau nyasar atau apa, itu aja sih Kak, lebih ke arah situ sih.
Oh enggak ya? Oke, benar. Oke, itu luar biasa sih, Kak, luar biasa banget. Kakak udah berani mencoba untuk, eee, explore lo diri lebih jauh gitu kan ya, apalagi dengan tripnya yang cuku cuk jauh sekarang, kalau kemarin kan le cukup dekat ya. Nah, mungkin beberapa hal yang bisa Kakak lakukan sih, untuk benar-benar mem me apa namanya, eee, membuat, Kakak itu lebih prepare gitu kan ya, untuk solo trip yang jauh ini, apalagi sendiri gitu kan ya, nah, mungkin, eee, persiapan perencanaan di awal itu memang- memang harus sudah benar ini sih, Kak, me memang harus dipastikan dia, eee, apalagi yang paling vital itu kan gini, untuk perjalanan jauh itu kan memang kita kan sangat, eee, banyak challenge-nya nanti gitu kan ya? Nah, hal-hal yang pertama yang pasti itu tetap menjadi, eee, persiapan awal Kakak itu adalah
Baik Kak. Iya, betul, Kak. Oke. Apa tuh Kak? Mhm. Matang ya. Iya, mhm.
Apa ya, salah satunya tuh mungkin lebih ke ini Kak, lebih ke, eee eee, pro obat-obatan, terus juga gitu kan ya. Eee, terus juga, mmm, apa ya, kira-kira mungkin dengan Kakak juga harus tahu nih, eee, referensi dulu, misalnya mau ke Jepang tadi ya, misalnya mau ke Jepang atau ke mana gitu, jadi har e e Eropa Timur ya, dari Eropa Timur, terbuat termurah. Nah, memang Kakak harus juga, harus pastikan dulu nih, eee, istilahnya itu eee, map-nya tuh udah udah clear duluan di awal, jadi udah tahu mau ke mana, i ini nantinya juga harus diisi dengan benar gitu. Jadi tahu tuh rutenya ke mana ke mana aja jadi biar 14 hari itu efektif, ya Kakak pun nanti enggak ada masalah di, di perjalanan nantinya, gimana Kak kira-kira?
Oke, hmm. Eropa Utara, iya hmm. Oke, iya hmm. Oke. Iya, itu harus memang bener sih Kak. Aku juga baru, eee, apa ya namanya ya, apa, mmm, harus dipertimbangkanlah bahwa semuanya harus diriset, dipersiapkan dengan matang. Oke oke, ada yang lain lagi mungkin Kak?
Iya. Benar. Ada, nah, entar kalau misalnya kalau memang, eee eee Kakak bilang tadi cukup agak ada kecemasan gitu ya, karena kan jauh banget Eropa Timur yang belum pernah sebelumnya gitu kan ya. Nah, mungkin Eropa Utara, sori. Nah, jadi kan memang Kakak tuh bisa juga nih biar enggak terlalu rasa cemas banget, ketika Kakak melakukan trip itu, mungkin Kakak juga harus ini deh, eee, mencoba untuk melatih teknik relaksasi diri itu secara sereda sederhana gitu, artinya itu gini mencoba untuk mindset-nya mungkin gitu ya, ataupun mungkin mencari dukungan atau rutinitas yang menenangkan nantinya, gitu. Kalau misalnya tiba-tiba Kakak akan tiba-tiba aya da ada aja nih, eee, overthinking-nya gitu kan ya, ketika mau trip itu, gitu kan ya, mungkin mencari yang bisa bikin Kakak ha bahagia dulu, mungkin pergi jalan-jalan dulu sekitar, atau nikmati makan yang disuka dulu, atau pergi sama temen dulu sebelum trip itu, gitu loh Kak, gimana?
Iya. Sori, iya Eropa Utara Kak, hmm. Iya, hmm. Oke. Cemas gitu ya Kak ya? Oh iya, iya iya, oke. Mmm oke. Iya iya. Oke, itu sangat bisa di, eee, aplikasikan sih Kak kalau saran gitu oke, boleh boleh.
Oke. Nah, iya palingan mungkin sejauh itu, itu sih yang, eee, bisa aku coba gambarkan ke Kakak nih mengenai planning Kakak yang mau ngasih trip ke Eropa Utara tadi, heeh.
Oh. Ke. Utara. Oke oke iya. Terima kasih banget loh Kak ini aku udah diberi saran, udah di apa namanya ya? Udah didengarkan juga nih curhat aku, aku udah lebih lega sih Kak se sekarang nih.
Iya, boleh. Oh oke, aku juga senang nih, udah dengerin Kakak akhirnya juga merasa senang dan ini juga bisa menjadi salah satu solusi Kakak nih biar ke depannya, Kakak planning-nya, jadi biar lebih rapi lagi dan rasa cemas Kakak pun udah enggak terlalu besar, jadi overthinking-nya itu sudah tidak ada lagi, gitu Kak.
Iya. Semoga sih Kak. Oke deh kalau gitu nanti kalau ada apa-apa, aku mungkin mau cerita lagi, aku hubungin Kakak lagi. Terima kasih ya Kak ya.
Oke, sama-sama Kak, semoga membantu ya.
Oke. Sampai jumpa Kak.